Pues mira, yo creo que uno tiene que empezarse a querer a sí mismo, porque no es el formar el carácter no es nada más así, si tú te dejas de los demás, es porque tú tampoco te quieres, por eso permites que te maltraten, ¿no?, entonces, cuando te empiezas a querer un poquito, ya empiezas a poner un alto a todo y empiezas a poner tus límites, entonces, yo siempre he dicho, am, ah, "La seguridad no tiene tanto que ver con lo que te crees que eres, no, con lo que te quieres", si tú te quieres vas a no vas a permitir que nadie te pi te pisotee, y ¿sabes qué?, vas a ser más empático, no vas a andar pisio pisoteando gente.
Guau. Guau. Exacto, ay, no, pues qué bueno, ¿sí?, ¿algo más? <chuckles>
Uju, entonces Sí, yo yo yo creo que ese es el primero, 1, quiérete a ti mismo, 2, hijos, yo prefiero quedarme con "Lo intenté, no me salió", a "¡Chin! lo hubiera hecho, estoy seguro que hubiera sido diferente", así es.
El hubiera, <laughs> el hubiera, este, con todo eh <chuckles>
Como te digo, eh eh, de quedarme con eso de que: "Ay, hubiera, hubiera", ¿te imaginas que yo, como te comento, me hubiera quedado en ese trabajo de Pemex y nunca hubiera trabajado en mi carrera y no hubiera tenido la oportunidad de salir de p del país potr por trabajo y todo, ¿tú sabes lo frustrada que hubiera estado?, no, no, no, no.
No, pero. No, estarías amargada de alguna forma.
Exacto, yo no, yo no, yo la verdad esa parte de mi vida la amé tanto y me llena tanto que no, no, no, eso es espectacular. Entonces, siempre hay que estar con el: "Yo puedo, yo puedo, yo lo puedo hacer, y si no, de menos lo intenté y no me quedé con las ganas".
Oye, muchas gracias por tus consejos, son muy buenos, eh, el quererte a ti mismo, vaya, yo creo que hubiera pensado otras cosas, así que hubiera, eh, <chuckles> pero bueno no, o sea, excelentes consejos, de verdad que el quererte a ti, es luchar por lo que tú quieres a pesar de, a pesar de ti mismo, porque a veces tienes que ludiar lidiar con tus propias ideas, ¿no? Pues de: "Ay, no, ¿y si no sale bien?", el miedo, el miedo ahí, o sea, tú de a pesar de todo los miedos y las inseguridades y el salario que iba a ser diferente, tú te atreviste a luchar por tu sueño, porque tú querías estar bien contigo, entonces yo creo que eso es algo que no tiene precio, muchísimas gracias por tus consejos y por tus palabras. Ha sido un gustazo como siempre, platicar contigo.
Ujú. <laughs> Claro. Exac Ujú. Así es. Gracias. Hay un